あの、ちょっとですね、最近、主人と、いこう、話し合いをすることがあって、あの、老後の、こう、長期的な計画と短期的な計画っていうことで、ちょっとね、あ、な悩んでることがあるので、あの、お話聞いてもらってもいいですか？
ええ。 ええ。 うん、なるほど。 ええええ。 もちろんです。聞かせてください。
うん。あのですね、ま、どちらかと言うと、若い頃って、あの、こう、老後のために、お金を貯めようっていう、こう、考えがすごくあってうん、そう。なので、まあ、とりあえず、まあ、そんなにね、お金がもう、ま、子供もいましたし、お金が余るっていうことはないんですけど、でも、一応、こう、老後の退職後のためのお金っていうことで、こう、まあ、いわゆる貯蓄をしてきてるわけなんですね。
ええ。 そうですよね。うん。 ええ。 ええ。 はい。
で、いわゆるそれもちょっと投資みたいな感じで、ま、あの、年月が経てば経つほど、こう、増えたりっていうこともあってそう、ただですね、最近私、あの、ちょっと中年になってきて、で、子供が、こう、家をま、上の子がね、数か月前に結婚をして家を出たんですね。で、それがために、あの、なんだろう、こう、自由になる時間が少しできたっていうのと
うん。 うん、そうですね、うん。 ええ。 ええ。 ええ、はい。 うん。 ええ。
そしたらですね、なんか、あの、老後じゃなくて、今色々やった方が良いんじゃないかっていう、こう、気持ちがすごくしてきてしまって。そう。
ええ。 あっ、なるほどね。うんうんうん。
で、なんだったらね、こう、YouTube とか見ると、皆さん、70代とかんなって後悔することっていうのは、もうほんとに、中年の、もっと若い、体が動く時に、ほんとはまあ、お金を使ってでも、色んな経験をしとけば良かったっていう方が凄いいらっしゃって。
はい。 ええ。 はい。 うーん。確かに、ほんとにそうですよね。
そう。で、じでも、ほんとに、あの、ほんと、日に日にね、って、こう体力が無くなってくんがすごく分かって
うーん。 ええ。
あの、そうですね、旅行行くと、ちょっと行くと疲れちゃったりとか、も、すぐに疲れちゃったりとか。で、体力が、こう、無くなってきて、なんだったら、退職まで待っちゃったら、旅行も行けないんじゃないかぐらいに思い始めて。
うーん。 はい。 ああ、そうですね、うん、やっぱり元気なうちにいろんなとこ行きたいですね。いっぱい歩かなきゃいけないですしね。
そうなん おお、そうなんですよね。で、それをね、こう、ま、主人に話したら、ま、主人としても私の気持ちの変化なんか知らないので、いやいやいや、老後に今貯めなきゃ駄目だよと、いうわけですよね。
ええ。 ああ、なるほどね。
え、その気持ちも、もちろん分かるんですけど、その、ま、前も私はそう前のわたしはそうだったので。
ええ。 ええ。
ただ、やっぱりこう、今、体が動くうちに行かないと、なんだろう、気力も、体力が無くなるだけじゃなくて、気力も無くなっちゃうんじゃないかと思って。
ええ。うんうん。 うん、なるほど。
そこも凄い心配しちゃうところで。
うん、うん。なほど。
うん。なんでそれで主人にと、こう、うーん、話をして、なんだろう。いろいろとほんとはね、こう調整をしていかなきゃいけないなっていう風には思ってるんですね。
ええ。 あん。 うん。そうしましたら、ご主人はまあ、あの、旅行に行くことについては、どんな、あ、反応になりなす？
うーん、ま、主人自体は、ま、退職してから、ゆっくり、なんだろう、こう、うーん、旅行に行ければいいと思ってるんだと思うんですね。
うん。 うん、なるほどですね。
で、ま、それもね、おすごい分かるんですけど、あの、主人の両親も、ま、結構、そうですね、あの、退職してから、色んなこう、とこに、ま、ヨーロッパ行ったり、あと、中南米に行ってみたりとか、なんか色んなとこ旅行したんですけど、あとクルーズ行ってみたりとか。ただですね、その旅行から帰ってくると、めちゃめちゃ歳をとって帰ってくるわけなんですよ、その両親が。
ええ。 はい。 ええ。 うん。 ええ。 うん。うん。 ええ。 あ、もうへとへとになって帰ってくるんですね。つまり。ああ、なるほど。
そうなんです。で、白髪も凄い増えてるし、で、こう凄い疲れた感じで、ま、楽しいとは言ってるんですけど
ええええ。 はい。
体力的にきついんだろうなっていうのが、そこで凄い分かって。
そうですね、ほんとに疲れちゃいますもんね、旅行っていうのは。うん。確かに。
よもお。 うん。 そうなんですよね。 で、あと、私がね、もう1つ今やらなきゃいけないって感じるようになった理由の1つとして、私のお友達と、あと、主人のお姉さん、ふたりいる、あの、3人お姉さんいるうちの2人がですね、ふたりの旦那さんが亡くなってしまったんですね。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
あ、突然ですか？うん。
うん、あの、一応ね、持病は元々持病持ちではあったんですね。だけど、ま、その、お兄さん達は、ま、私よりごす5、6歳かな上。で、そのお友達の旦那さんも5、6歳ぐらい上かな、大体皆さん、そのぐらいの歳で。で、その、まさか、あの、多分ね、じご自身でも、ま、何て言ったら、その、奥さんもね、亡くなられるとは思わなかったと思うんですけど
ええええ。 うんう。 ううん、まだお若いんですね。 うん。ううん。 ええ。 ええ。 ううんうん。
こう歳をいったせいか、持病がすこう一気に悪化して。
ああ、なるほどね。
そいで、亡くなられてしまったんですね。
そうですよね、もう、ほんとに、まあ、ん、いつまでも元気って思ってるのは、まあ、今のうちだけなんでね、そう、突然っていうことありますしね。
そうなんですよね。だったら、そんな風に、なんか、こう、亡くなってしまうんであれば、もっと前に、楽しく、なんか、思い出作りとか出来るような、なんか、こう、少し多少お金がかかってもした方が良かったんじゃないかなって、凄い思っちゃうんですよね。
うんうん。 ええ。 ええ。 うん。 うん。確かに、ほんとにそうですよね。うーん。まあ、将来的に、ええ、貯めなきゃいけない部分は、まあ、80%にして、20%を、あの、使わないっていう提案とかいかがですか？
うーん。 うん。 ああ、なるほどね。
うんうん。
か、なんか、そういうのもいいですね、なんか、あのうーん。
うん。 ええ。
まあ、部分、部分を、ま、バランスですかね、どっちかって言うと。あんまり全部使いすぎてしまっても駄目ですもんね、確かに。
そうですね。 ええ。なんか、ま、数値化して、80%、20%、と、ま、80%だったら、ご主人、負担にかからないんじゃないですか。80%、あ、ほとんどじゃないですか、変な話。
そうですね。あ、そっか。ちょっと、で
ええ。ちょっと、うん。うんうん。で 口座を分けたり。
うんうん、確かにそれもありですよね。なんか、やっぱり結構、ま、長年、なんだろう、ま、2人で、まあ、働いてきたっていうのもあるし、ちょっと大分老後のお金はね、貯まってきてるんじゃないかなっていう、こう、気がしていて
ええ。 ええ。 うん。 ええええええ。
で、なんだったら、その、主人のお父さんとお母さんは、あの、ま、もともと贅沢をする人達じゃないんですけど、なんだったらですね、孫たちのために、こう、大学の費用を、こう、出してあげたりとかもしてくれる人なんですね。
うん。 ええ。 ええ。 うん。 うんうん。 ええ。 ああ、そうなんですね。もう、いいお父さん、お母さん。
そう、っていうことはね、基本的に多分お金が余ってるというか、ま、変ですけど、こんな言い方、うん。
うん、おそらく。ま、そうですね、旅行しながらでもできますもんね、そりゃ。うん。うん。
そう、そうなんですよね。だったら、そんな、あの、ま、私どっちかって言うと多分ま、主人のお父さん、お母さん、6人子供がいたんで、いっぱい孫もいるんですけど、私なんかもうそれに比べたらもう子供娘2人しかいないし
うん。 うん。 ええ。 うんうん。
それを考えると、今から、もっとお金を、そこから、うーん、ま、おっしゃるように、何パーセントか出して使ってもいいんじゃないかなって気がちょっとしてるんですね。
ええ。 うん。 そうですね、もうほんとにわかりやすく、口座を分けるのがいいんじゃないかな。ちょっと2人の贅沢なお金っていうような口座を作って、じゃあ、ある程度数字が見えるようになったら、ちょっとあの、近場の旅行からスタートしてみて。うん。
うん。 うん。 なるほど。 うん。 ああ、そうですね。
ううん、で、それがご主人が楽しいと感じれば、うん、こういうこと必要だよねって、あの、若くて生きているうちに頑張って色んなとこ行こうかっていう話になるかもしれないですし、まずは近場から試してみるのは。
うん。 うん。 そうですよね。 ああ、いい考えですね。確かに、その、いわゆる自分たちの娯楽用のこう口座を作って、で、その中で今遊ぶには、まあ、良いわけですもんね。まあ、一応、老後のお金はこちらで取っておいて、で、こっちは今使う娯楽のための、あの、口座っていうことで、そこの、いわゆるその中で、まあ、楽しむには、うん。で、おっしゃるように、近場でね、最近ですね、まあ、主人とふたりきりで小旅行に行ったですけど。
ううん。 ええ。 ええ。 ええ。 うん。 そうですよね。 うんうん。 ええ。 ええ。 ええ。 うん。 ええ。 あ、そうなんですね。うん。
そう、それもね、ま、ほんとに小旅行で1泊だけったんですけど。それも実は凄く、意外に楽しくて。それも。
ええ。 楽しかったんですね。ああ、素敵じゃないですか。うん。
うん、なんかね、昔はどっちかって言うと私は、子供がいないとつまんないって思ってるたちだったんですね。
ええええ。
そう、で、主人も、もう、娘達のことが大好きなので、ま、娘と今でも多分ね、一緒にいたいと思うんですけど
うん。 ええ。
で、なのでね、2人で旅行に行くっていうことを、ね、あんまり考えられてなかったんですけど
うーん。
意外に、こないだ小旅行でちょっと行ってみて。ま、案外、こう、楽しいなと。うーん。なんか、2人で、うーん、なんだろう、美味しい食べ物食べてとかうん、なんか、のんびり、そう、なんか、こう、ま、なんか、美術館みたいなとこに行ってとか。写真撮ってとかもうん。なんで
ええ。 はい。 うん。 ええええ、はい。 うん。ええ。 ええ。うん、楽しそう。
そう、なんか、それを考えると、うーん、確かに小旅行からちょっと始めてみて、じゃあ、次今度、ここ行こうかみたいな、ちょっと規模を上げるとか、今まで行ったことないとこに行けるようになると、一番楽しいかなって思いましたね。うーん。
うん。 ええ。 ええ。 うん。そうですね。もう、ほんとに2人で、あの、ま、その、ま、LINE とかやってるんであれば、ご主人との中にアルバム作って、こないだの旅行の写真バンバン入れて、いや、「こないだ楽しかったね」ってゆって声かけても、「また行きたいよね」って、ま、ゆっていくと、あ、そっか、「行こっかな」って、また、ね、ええ。じゃあ、「そのためにちょっとだけ贅沢しない？」って「少しずつお金うん、よけようよ」っていう話、話しやすいと思うんですよね。まず持ち上げて。<chuckles> うん。
うん。 うん。 おお。 なるほど。 うん。 ああ、ああ。 うん、うん。 おお。 いいですね、なんか、それ意外に効果あるかもしれないですね、こう、なんだろう、うん。で、それを、ま、主人が、ま、行きたいっていうところもあるので、なんか、そっち方向で計画を立てて、あの、こういう、ま、それを、何だろう、下調べしてみてもいいですし、ね、こう、ちょっと盛り上げる方向で行くと、主人も、じゃあ、今、良いチャンスだから行ってもいいかなぐらいに思ってくれるかもしれないですよね。
うん。 ええ。 ええ。 ええ。 うんうん。 はい。 うんうん。絶対そうですよ。なんか、やっぱりね、夫婦の単位はすごく大事なので、夫婦がんの仲がうん、やっぱ、もう将来もう老後はですね、ご主人と一緒にいるんであれば、今から仲良くしておかないと、幸せな老後は待っていませんよね。うん。
うーん。 そうですね。 うーん。 うーん。 そうですね。いや、ほんとに、なんか、ここ何年も結婚してきて、ま、こう、老後のために、ま、お金を貯めてきてっていうところもあるので、でも今、ちょっとずつ、なんか、仰って頂いたように、こう、徐々に、徐々に、何でしょう、出していくっていう、いっぺんだと多分主人も拒否したくなっちゃうかもしんないですけど、徐々に、徐々にだったら、結構受け入れてくれるかなって今思いましたね。
うーん。 うーん。 ええ。 うん。 ええ。 ええ。 ええ、素敵なご夫婦だと思います。
うーん、いいか うん、あ、そうですか、なんか、今日お話をさせていただい色々、ね、アドバイスいただいたので、是非、ね、実行に移していきたいと思います。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。